Oye, fíjate que, no sé, últimamente me estoy como en un proceso de de adaptarme a una rutina nueva, a una rutina para poder empezar a hacer ejercicio de una forma continua, de una forma diaria, si se si se pudiese, pero se me está haciendo muy complicado. Realmente, ya no encuentro como motivos, ya me siento cansado, como que no encuentro ya algo que me motive a a, pues, constantemente el estar pensando en hacer ejercicio, una motivación y demás. Entonces, no sé, realmente espero que a lo mejor me puedas ayudar con algún consejo, alguna sugerencia, o algo que me ayude a, pues, tratar de que no sea tan difícil este inicio de de una rutina diaria para, pues, tratar de de que fuer fuese lo más constante posible.
Okey, entiendo lo que me dices. Muchas gracias por tenerme la confianza para comentarme, pues, tus sentimientos y tu pensar, eh, quédate tranquilo. Eh, el gimnasio, las actividades físicas o lo que sea que tendríamos que hacer por salud, es algo que le afecta a muchas personas. Muchos pasan por lo mismo. Es un ambiente en donde una vez que ya estás, te sientes muy bien, pero empezar es muy difícil. Muchos pasan por eso, así que no eres el único. Tú tranquilo. Eh, quisiera hacerte una pregunta para tener un poquito más de contexto, entender bien lo que me estás diciendo. Eh, ¿cuál crees que sea lo principal que te impide, este, ir al gimnasio? Eh, me hablas de tu motivación, pero s pero sí quieres ir. Entonces, o sea, como que tienes la conciencia de que tienes que ir, pero, ¿es la motivación, te sientes cansado, es como que un rol de energía o o no tienes tanto tiempo, vas solo? ¿Puedes platicar?
A Claro. Okey. Claro. Fíjate que creo que la la parte más importante de estos que mencionas creo que es la f falta de energía. Normalmente despierto y y como que no tengo estas ganas o esta voluntad, tal vez, de hacer ejercicio y cuando llega la hora como de ir, es como de: ''Ay, no quiero ir, me siento muy cansado''. Hay días que voy en la mañana, otros días que voy en la tarde y creo que la mayoría de las ocasiones es en en, los de la mañana los que más me cuestan trabajo ir. Creo que me me cuesta literal el el despertar, el levantarme, como que aplico literal la de que ''se me quedaron las cobijas pegadas al cuerpo", porque realmente me cuesta demasiado trabajo el levantarme para, pues, tratar de tener esta este hábito. Pero en las tardes, la mayoría de las ocasiones que son en la tarde, esas creo que sin problema puedo como adaptarme, tal vez, y aunque me me sienta cansado, que me sienta como sin ganas de hacer, he tratado como de, pues, continuar y que de cierta forma, pues, sea un hábito constante. Pero llegan los días de la mañana y se acabó todo. Entonces, creo que es, 1, creo que es la energía, eh, de el momento de que, pues, cortar un un cortar el sueño, pues sí me me cae muy pesado y creo que la parte de de la falta de voluntad, tal vez, a la hora de levantarme temprano e ir.
Sí. Okey, okey. Okey, entiendo, sí, en la mañana empezar a crear un hábito que incluya tener esta constancia de levantarse temprano es muy difícil, es muy duro, porque se mete directamente con tus horas de sueño, entiendo lo que me dices. Em, otra preguntita, eh, me comentas que dices que vas en la tarde, a veces, o a veces en la mañana, eh, ¿por qué pasa esto? O sea, es es meramente elección tuya, y si sí es así, si tienes tiempo, o sea, ¿sí le puedes dedicar ese tiempo para que tengas esa constancia todos los días en la tarde?
Sí. Ajá. Mm, mira, eh, realmente sí tengo como que el tiempo, afortunadamente, mi trabajo, pues, lo hago desde casa y me es un poco flexible el, tal vez, el el los horarios de entrada, horarios de salida y demás, pero, eh, realmente lo ha hay veces que lo hago en la mañana, porque durante la tarde a lo mejor tengo alguna salida, a lo mejor tengo alguna actividad, eh, en casa que necesita o requiere como de ese tiempo en la en la tarde, entonces, trato de hacerlo en la mañana como para no, tal vez, desperdiciar el día y que no se sienta que no hice nada de ejercicio durante ese día, entonces, también a aunado como a todo esto, eh, el ejercicio lo hago con mi hermana, entonces, hay veces en las que, por alguna razón, también ella tiene algunas otras razo otras cuestiones, otros, eh, otras responsabilidades, otras situaciones que le impiden a lo mejor el hacer ejercicio durante la tarde, entonces lo hacemos en la mañana para tratar como de de aprovechar la mañana y a lo mejor hacer, este, el ejercicio en en horarios de de madrugada prácticamente, que a menos vamos 6 7 de la mañana a hacer como el ejercicio, y, pues sí, básicamente es como las situaciones que, pues, por esto hacemos en en la mañana y en la en la o a veces en la tarde, porque en cuestión de que a lo mejor sea algo que yo me proponga, la verdad es que no, creo que, um, yo me considero, ah, una persona nocturna porque me gusta mucho, y y siento que mi creatividad explota en la en las noches y en las mañanas me cuesta demasiado trabajo, ya sea el levantarme, el tener como esta actitud de hacer la actividad que sea, entonces, creo que, eh, por parte de eso, también como que implica el tratar de de cambiar como esta rutina, este hábito de despertar un tanto tarde, tipo 9 10 de la mañana, creo que ese es mi problema.
Okey. Okey. Okey, entiendo. Sí, mu muchas de las personas que van al gimnasio por la mañana es precisamente por tener, este, desocupada la tarde, porque es un poquito más fácil hacerte una rutina, en la mañana no hay tantos imprevistos, en la tarde, pues, es donde ocurre, pues, las mayores actividades de las personas. Entiendo lo que me dices, pero también entiendo que no todas las personas tienen la misma rutina que tú tienes en este caso, y si por la noche tú sientes que tienes todo tu potencial y por la noche es donde más brillas, entiendo que que prefieras este horario, mientras, no, esto afecte tus horas de sueño, yo creo que no hay ningún problema. La última preguntita, eh, ¿por qué quieres ir al gimnasio? O sea, ¿por qué decidiste: "Bueno, tengo que ir"? Yo sé que es algo saludable, entiendo que es algo que todos tendrían que hacer de manera ya parte de su vida, pero en especial ¿por qué? Y si es así, eh, afu eh, ¿tiene que ser necesariamente el gimnasio?, porque te queda más cerca, ¿puede ser alguna otra actividad física, algún otro deporte? O cuéntame un poquito de eso.
Claro. Mira, realmente la la el motivo, la la situación principal por la cual yo empecé como a a hacer ejercicio y demás, era meramente por salud. Realmente, durante toda mi mi infancia y mi adolescencia, yo me la pasaba haciendo deportes y y demás, pero por una relación amorosa que no era tan buena, <chuckles> me me alejé de los deportes muchos años, y o actualmente, a inicios justo de este año, como que re quise tomar como esta, tal vez como un una una justificación, una excusa para retomar, como estos propósitos de año nuevo, entonces, lo traté como de llevar y, digamos, como que lo hacía un mes, luego lo dejaba otra vez, luego volvía de otra vez un mes, luego volvió a dejarlo 2 meses y así, entonces, llegó un punto en el que ya, pues, digamos, como que ya me ya no me ya no me atraía, tal vez, físicamente mi cuerpo y siento que ya era, pues ya estaba mal, entonces creo que, fue parte como de la pérdida de peso y, pues, de cierta forma, el el por salud, creo que era como de las cosas como más importantes, que va, digamos, van de la mano las 2, ¿no? Y en cuestión de, pues, de que, ¿por qué voy como al gimnasio?, realmente no voy como al gimnasio, al establecimiento de un gimnasio, sino que mi hermana adaptó un tanto, eh, la casa para realizar, en un espacio un gimnasio, pues con la a lo mejor con las máquinas necesarias, a lo mejor mancuernas, pesos y demás, entonces, como tal, no voy al gimnasio, eh, al al lugar, el establecimiento, pero en el gimnasio está dentro de mi casa, entonces, voy a ese y realmente, eh, podría como realizar otras actividades, de hecho, estoy pensando, como que mi hermana está haciendo su labor de convencimiento, para que juntos vayamos a natación, entonces, creo que como que en entra ahí este factor de que, pues, de cierta forma, pues me queda cerca, es una actividad que, pues requiere de mucho cardio, de mucho esfuerzo, que, pues no se siente tanto, pero, pues sí genera demasiada, eh, pues quema de calorías, ¿no?, entonces, como que sigo pensando en esta opción, pero como que entran el factor de que, pues, no me siento tan cómodo tal vez haciendo natación, como que no me no me termina de convencer la opción, pero he buscado a lo mejor, eh, meterme a un equipo de fútbol, de basquetbol, a lo mejor irme a correr como todas las mañanas, como que tener otras actividades fuera de como del gimnasio, pero justo llega la parte de de como que de la energía, es como de: "Ay, mejor lo hago mañana o ya luego vemos qué hago", entonces, sí, ese es como el problema.
Hey. Okey. Okey. Ah, okey. Sí, sí, sí. Sí, e entiendo lo que me dices, mira, eh, te felicito porque tienes muy consciente que el deporte y la salud física juega un rol fundamental en el día a día, y sobre todo es como un seguro de vida para cuando estemos mayores, eh, funcione todo tu cuerpo correctamente, entonces, si lo tienes bien en claro, ya tienes ganancia, otra cosa es que tienes el gimnasio adaptado en tu casa y está tu hermana también, entonces, yo creo que tu tu problema más que nada es la motivación y quiero decirte que te relajes, estés tranquilo, esto es de día a día, estos son pequeños pasos, no tienes por qué mañana ya ser el fisicoculturista número 1 del mundo, ni ni aplicar la de 30 días seguidos para que se haga un hábito, como muchas personas comentan, esto es de día a día, en cuenta tus motivaciones diarias, puedes consultar videos en YouTube acerca de rutinas nuevas, empezar a seguir perfiles de personas que se dedican al fitness, eh, personas que hablen tu idioma, este tipo de influencers que se dedican a a ser ya las caras del fitness, te pueden motivar, puedes ver, eh, una motivación en sus cuerpos, en lo que dicen, en su rutinas. Yo creo que empezar a tomar estas pequeñas motivaciones de un día con día, apoyarte con tu hermana, los días que en verdad, en verdad te sientes mal, no juzgarte y dártelos como descanso y tener en claro: "Bueno, hoy falté, mañana no, mañana voy voy a dar todo de mí", y ser muy paciente contigo mismo, creo que te va a beneficiar, también puedes empezar a ir a una clase de muestra de natación, a ir los domingos a jugar fútbol. Es tomar estos pequeños pasos hacia adelante, pero créeme que aunque tú creas que son pequeños, es adelante.
Claro. Ajá. Okey. Ujú. Claro. Sí. Diversificarlos, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias por esos consejos, me me has motivado el tener como esta idea un poco más clara, más amplia de todas las situaciones que podría implementar, pues en mi rutina y que de cierta forma me ayuden a, pues, cumplir con este objetivo que tengo en mente, que espero se pueda cumplir pronto y yo creo que con tus consejos que me has dado, pues, me van a venir muy bien para para cumplirlo lo más pronto posible y con a su debido tiempo, pero, de verdad, muchísimas gracias por tus consejos y ya te estaré molestando en caso de necesitar otro consejo, hasta pronto.
Hasta pronto, aquí estaré siempre para ti.